Kaya nga eh, nakakaawa din talaga, ang ano, marami kaya minsan naiinis ako 'yong pagka ano, PTA meeting, 'yong, nag-pa-project pa eh, ano na nga ng government na ng Deped na walang ano, wala kang gagastusin, wala kang babayaran, 'di ba? Pupunta ka lang do'n ma-e-enroll ka na. Tas 'yong mga nanay, 'yong mga bida-bidang nanay, mag-a-ano magpa-project project, eh, 'yong iba nga eh, wala na ngang makakain, pambaon eh. Sasabihin nila kung sino lang yung may gusto pero, nag-me-message sila sa GC magbayad na, eh, di kung talagang gusto nila mag-project 'di sila na lang sumagot, 'di ba?
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, oo nga totoo yan. Oo, totoo naman yan. Pero yung mga ganun kasi dapat voluntary, hindi siya dapat compulsary.
Naawa rin yung mga ano. Mm nga. Oo ganon voluntary daw, pero nag-me-message sila sa GC na yung mga hindi pa po nagbigay, magbigay na, taon-taon ganyan yung nangyayari.
Oo. Mm. Oo, buti naman sa amin kasi kahit nam, ah, naman ako sa public school din naman yung anak ko, yung amin naman, kung sino lang gusto mag-donate, donation na sa'min.
Oo, mabuti nga yung ganoon, kaya lang minsan kasi yung mga nanay, ewan.
Tapos yung sa ano oo, yung iba kasi bida-bida.
Oo, bida-bida. 'Di ko alam kung napapanood mo yun sa Facebook yung nanay na yun yung content niya eh, ang dami na niyang followers, 'yong Buchokoy TV. Sa ano, 'pag dadalhin niya mga gamit, pang papaano niya para sa future ng anak niya. Yung tawa siya ng tawa. Yung
Oo. Ah, hindi ko lang sure <laughs> Tapos Ah, oo nga, para naano ko nga 'yan? Oo na-aano ko ata yan na lumalabas minsan yan sa TV.
ah, Butchokoy TV, parang, oh dalhin mo 'to sa sa teacher mo, na na naipangutang ko na yan, ganon. Baka napanood
Oo, o Oo, ayoko naman ng ganyan 'no, mangungutang ka na lang para ano, bi bigay mo do'n sa ano mo, teacher mo. 'Yong sa amin din naman, kahit 'pag sa'min PTA meeting, 'yong mga cleaners, 'yon talaga may bayad, ipapa ah, parang cle ah, kasi siyempre pang, ah, 'pag maliliit pa 'yong anak niyo, 'yong mga grade 1, kinder, ayan 'di ba? So kailangan may taga-linis ng kuwarto nila kahit public school. Eh, nag-uusap-usap 'yong mga magulang, kung kukuha ba ng taga-linis o mag-a-ambag-ambag na lang per month kung magkano, ₱30, 20 ganyan, para may pambayad do'n sa naglilinis pero, ano 'yon, parang bot botohan 'yon kung sino 'yong, pumapayag. So parang kung ano 'yong, lumamang eh, 'di 'yon. Nasabi din naman ng ate ko, since teacher din naman ate ko sa public school, sabi niya 'pag mga may hindi daw talaga nakabayad sila, na talaga yung tumata nag-a-ano nagbabayad para 'don sa mga magulang na hindi. So parang swerte din talaga tayo dun sa mga teacher ng public school kasi marami din silang sakripisyo na ginagawa.
Hmm, 'di ba? Oo. Mm. Hmm. Oh M Hmm. Oo. Kaya nga.

Kung sa English yan, eh, ano eh, live within your means mamuhay nang naaayon sa ano ba, sa kinikita mo, sa kaya mo, kakayanan mo, ganon.
Totoo. Sa kakayahan mo lang, oo, oo, hindi yung nasa ano, ga nasa taas ng gus ng kaya mo hindi pwedeng ganon.
Oo, 'yong sobra parang eto lang 'yong ki income mo parang 10,000 a month lang, tapos 'yong tuition ng anak mo ano, 20,000 a month, paano na kayo kakain?
20. Ah, di wala ka ng pangkain. <chuckles>
Oh, a month or isang taon ba yan, kahit na sabihin mo isang taon masakit pa rin 'yong kawalan sa budget ah, oo.
Malaki pa rin yun, kunyari o babawasan mo tig-iisang libo or dalawang libo per month.
Mm, eh, kung ilan anak mo? Kung 5?
Oo, mhm, mm, nganga ka tapos may libro pa yun.
Oh, 'di 5,000 din yung sa. Oh, libro kada kilos 'di ba, libro, field trip.
Mhm, bayad, oo bayad, eh, kapag public school ang babayaran mo lang mga field trip kung sasama sila mga ganon mga donation, yun lang at least medyo makakagaan sa bulsa.
Oo, yun yung masakit pa. Oo. Kaya nga. 'Di ba, ang laki ng diperensiya, so, dapat ang solusyon talaga diyan maging praktikal maging wais sa sa pera, tapos turuan yung mga bata 'di ba?
Oo, 'tsaka ano, kakaya, oo, turuan mo hindi mag-ambag ka sa kakayahan ng anak mo.
Mhm. Totoo.
'Di ba, ayan napakaganda ng ating usapan, oo.
Uy! maraming salamat ah, at maganda yung ating naging usapan ngayon.
Salamat din, paalam.

Tsaka, 'di ba ano, malaki rin talaga yung epekto no'ng ano, eh, no'ng mahal na tuition or mataas na tuition fee, sa panahon ngayon, 'di ba' sa bawat pamilya, ah, kaya nasabi ko nga kanina, 'di ba, ang dami na rin ng mga may kaya pero sa pinipili na rin nila na sa, public school mag-aral yung mga anak nila, siguro nga kasi, ramdam din talaga nila yung ano, yung ah, pag oo, mahal ng mga bilihin, lahat mahal na talaga, sa panahon ngayon. Nagiging practical na sila, mm.
Mm. Oo. Sa public school. Pagmahal ng mga bilihin. Parang lahat na lang babayaran mo, eh, totoo.
O kanina nga
Kasi kung tutuusin naman, gaya ng sinabi ko kanina, 'di ba, kahit public school naman, ayos naman yung turo.
Mm.
Hmm, ano na lang, piliin mo na lang kung saan public school yung maayos.
Kaya nga.
Kasi may ibang scho public school talaga na, medyo ano din, parang alanganin din yung mga pagtuturo, eh, 'di piliin mo na lang yung public school na medyo makakaano, alam mo na, de-kalidad din.
Oo. Kaya nga eh, tsaka maganda rin kasi, parang 'pag sa public, ano sila, um, magiging wais din sila sa lahat ng ano, nakakasalamuha nila, oo, nakasalamuha nila 'yong lahat ng tao, na galing sa iba't ibang ano ng buhay, katayuan ng buhay, 'di ba?
Mm, nagiging street wise, kumbaga. Oo. Mayaman, oo, may maya totoo may mayaman, may mahirap, may kan kay ano lang, tama-tama lang, at least, 'di ba, alam nila kung pa'no makisalamuha kasi, alam mo, ma-share ko lang, naalala ko no'ng elementary ako, private kasi ako.
Mm. Oo. Mm. Oo.
Tapos, ah, no'ng mga medyo gitnaan ng elementary years, so, parang grade 3 'ata, hindi na kinaya ng magulang namin na mag-aral kami sa pri-private, so, nilipat kami sa public school. So parang, alam mo, na, 'yong feeling ko no'n, is parang nabigla ako kasi parang, iba 'yong culture sa public, sa private. So, parang sabi ko a parang sabi ko, "May ganito pala", do'n 'no 'no, no'ng lumipat ako ng public, so, parang do'n ko lang nalaman yung mga, yung mga street foods, hindi ko kasi alam yung mga street foods no'ng sa pri private ka pa, kasi bawal, eh, 'pag private, 'di ba, medyo mahigpit.
Okey. Mm. Oo, iba talaga, 'no. Oo. Mm.